Sim, exato. Não, assim, estudar se for uma coisa que eu goste, sabe, estudar não é um problema.
Hum.
Isso aí, é uma coisa que, assim, não não me assusta, tá ter ter que estudar para o resto da vida, isso daí não é uma coisa que a me assusta, até porque, assim, eh, às vezes eu me sinto muito, eh, desanimada com o trabalho, tipo fazer sempre as mesma mesma coisa, sabe, tá sempre lá fazendo a mesma coisa, sentir que eu não tô não tô evoluindo, sabe.
Uhum. Uhum. Sim. Ah, entendi, não, você então tá sentindo que você tá, eh, presa em algo que não tem futuro.